Oh, oke oke. Mungki mungkin kalau dari, eee, aku sendiri, aku juga ini, kan, suka olahraga sebenarnya, kayak suka, eee, lari. Tapi kalau lari dulu, sih, sekarang udah jarang, sekarang lebih ke latihan beban, latihan gym, gitu, kan, ya. Eee, i gym, udah sekitar 5 tahun mungkin, ya, dari tahun 2020 iya benar, udah 5 tahun nge-gym dan alhamdulillah sampai sekarang masih rutin, sih, ya. Dan itu mungkin hobi yang paling membuat merasa bahagia, karena, kan, dari latihan beban itu kan, aku kayak ini kan, ngelihat ada perkembangan, progres dari badan aku, dan juga dari latihan yang kulakuin, kayak mungkin dari beban yang awalnya itu aku mungkin cuma bisa dap cuma bisa dua pilu 20 kilogram, gitu, kan, ya, terus sekarang kayak udah makin meningkat, gitu, ya, sampai mungkin, eee, 100 katakanlah, atau berapa, gitu. Jadi, ya, itu, sih, bikin aku ngerasa bahagia karena ada semacam progres secara linear, gitu, dari tahun ke tahun. Terus, eee, berarti, Mas, hobi ini hobi apa namanya, joging ini merupakan hal yang spesial buat, Mas, ya?
Iya. Mmm. Mmm. Oh, nge-gym, ya, Mas, ya? Mhm. Mmm. Mhm. Mmm. Hmm. Hmm. Iya, kalau menurut aku, sih, sangat spesial, sih, Mas, soalnya bisa, eee, refresh pu pikiran, gitu, loh, Mas. Bisa lihat kes bisa lihat ke kanan ke kiri untuk pemandangan-pemandangan, gitu, sih, Mas. <snorts>
Mmm. Mmm. Mmm. Iya, sih, ya, kan, kalau joging, kan, bisa sambil ngelihat, apa namanya, kayak pohon-pohon yang kita lewatin, gitu, ya. Atau kayak mungkin tapi kalau di kota-kota besar kita lebih sering ini kali, ya, ngelihat mobil, motor, lewat, ya, <chuckles> daripada pohon-pohon, ya. <chuckles> Iya. Iya, jadi, kan, lebih enak di desa, ya.
Mhm. Iya. <laughs> Iya, sih, Mas, kalau di kota, tapi untungnya, sih Hmm, tapi untungnya, sih, saya tinggalnya di desa, Mas, jadi masih ada kayak sawah-sawah, gitu, masih ada pemandangan-pemandangan pegunungan, gitu, sih, Mas, kalau di tempat saya.
Oh. Oh, oke. Iya, itu lebih ini, ya, enak, adem, gitu, ya.
Mhm, lebih sejuk, adem, gitu.
Iya, bagus, sih, kalau kayak gitu, soalnya, kan, aku di kota, ya, jadi kalau misalnya kayak lari atau joging, itu, kan, pasti yang dilihat bukan pohon tapi kayak mobil, motor yang lewat, gitu. Jadi agak nggak enak juga, sih, dari udaranya itu, kan. Kan, kalau di kota itu, kan, banyak banyak polusi, ya, sementara, kan, kalau di desa mungkin udaranya lebih sejuk karena, kan, banyak pohon, ya.
Mmm. Heeh. Mmm.